Oui, oui, c'est ça. Et hem est-ce que tu avais déjà une préférence? Parce que c'est vrai, comme tu disais, heu, il y avait des clips, heu, américains ou de chansons françaises, heu, si je me souviens bien, les années 2000, ça a été, heu, toute la révolution, heu, R&B, heu, cô côté américain et heu, niveau français, on a eu les 1ers, heu heu, boys band et tout ça. Heu
Ouais, exactement. <chuckles> Ouais, ouais, ouais, alors moi je suis un petit peu après les boys band je dirais, enfin moi je m'en souviens parce c'était mon frère et ma soeur qui sont plus vieux que moi qui écoutaient ça, qui avaient les albums et cetera. Moi c'était plus, heu, au final il y avait moi il y avait pas tant de musique française. C'était vraiment, heu, Britney Spears, heu
Oui. Oui, c'est ça, c'était toute la vague R&B, heu, américaine.
Ouais. Où ils sont tous arrivés, heu, enfin Justin Timberlake. Hem, il y avait quoi? il y avait Sean Paul, enfin vraiment d des Ca a débarqué comme ça et heu et moi ça m'a tout de suite fascinée quoi, surtout leur clip, heu, la la musicalité, enfin c'était très heu
Ouais, tout est
enfin je trouvais ça fou, quoi. Enfin même aujourd'hui quand je réécoute ces ces musiques là, je je suis, je me dis: «C'était c'était un grand moment quand même». <laughs> <chuckles>
Bah, c'est des Oui, oui. Ah tu es nostalgique, c'est ça? Tu es nostalgique? <chuckles> Et est-ce qu'il y a il y a il y a des chansons ou des albums ou enfin et qu'est-ce qui t'as Est ce que il y a quelque chose en particulier qui t'as marqué ou un artiste d'époque? Je sais pas heu
Ouais, bah, je pense. Heu, moi ce qui m'a marqué à l'époque, c'est heu, Justin Timberlake, c'est heu heu, Nelly Furtado. Heu, voilà d
D'accord, OK. Avec Timbaland? Timbaland derrière.
Ouais, voilà, Timbaland enfin voilà c'est au au final, heu, peut être qu'un peu tout se ressemblait parce qu'en effet il y avait des grands producteurs, heu, comme Timbaland ou heu, je saurais pas t'en citer d'autres à l'époque, mais qui rendaient un peu, heu, je trouve toute cette musique un peu homogène au final.